Ừm, thế thì cái lúc mà bạn, à, không có căng thẳng đó thì bạn giữ lại trong lòng rồi bạn, à, không có bộc phá nó, xong rồi bạn chuyển nó thành cái, ừm, lý lẽ hả bạn?
Ừm, thường thì, ờ, vào dịp năm mới á, bọn mình sẽ hay ngồi lại để xem coi năm qua nó như thế nào, đúng hông? Và thường lúc nào nó cũng sẽ có cảm giác rất là tích cực, kiểu: "Ôi, năm qua tôi đã học được cái này nè, học được cái kia kìa." Thì lúc đó mình cũng sẽ ngồi nhìn lại những cái lần mà mình muốn nói chuyện với ba mẹ, nhưng mà thật sự là cảm thấy lúc đó ba mẹ hổng hiểu mình chẳng hạn, hoặc là ba mẹ làm mình buồn. Ừm.
Ừm. Đúng rồi. À. Ồ! Vậy là, <chuckles> à, xuyên suốt 1 năm là bạn cứ nhớ những cái điều đó xong rồi cuối năm là mình lấy ra giấy ra mình viết hả bạn? Hay là trong ví dụ như là <laughs> hông phải là ghi mà là ví dụ như là hồi tháng Sáu mình có cái chuyện gì xảy ra cái mình ghi lại để, ờ, Tết mình ghi lại hay sao, hay là tự động là, à, cuối năm cái mình nhớ ra ừm, như thế nào hả bạn?
<laughs> Ừm, nghe giống ghim quá ha! <laughs> Ờ. Ừm. Ờ, câu hỏi hay á, thực ra thì, ờ, hông phải là là mình ngồi ừm, ừm, mình lúc nào mình cãi nhau mình sẽ ngồi ghi lại đâu, mà là, kiểu, lúc mà ngồi để xem lại năm ngoái á, thì tự nhiên mình sẽ có những cái cảm xúc mình bật ra khi mình muốn nói với ba mẹ chẳng hạn. Ừm, tại vì lúc đó tự nhiên cái cảm giác của mình nó sẽ muốn là "Ờ, mình muốn nói gì với ba mẹ ta?" thì mình sẽ có thể viết ra. Xong rồi thường á mình sẽ bỏ vô trong cái bao lì xì màu đỏ và mình sẽ kèm theo một cái tờ tiền may mắn, ờ.
<chuckles> Ừm. À! Yeah! Coi như là lì xì và lời chúc và là ôn lại cái gì cũ, hay quá vậy, mình chưa nghe gia đình nào mà có chuyện này giống bạn luôn á, thế thì nó bắt đầu từ khi nào ta?
Đúng rồi, chính xác. <chuckles> Ừ. <laughs> Ờ, nó bắt đầu từ khi mà mình gặp cô giáo của mình, cô giáo đại học á. Ờm.
À!